Claro, eu tô aqui para si, só queria dizer que isso é uma situação que acontece e é normal, eh, muitas pessoas passam por isso, não só quem vive em Portugal, mas que vive em outros países, eh, viver longe da família é totalmente diferente. Eu costumo dizer, que as que a gente sempre sonha em poder estar passando o Natal no na Europa Ocidental, sentindo aquele frio, neve, olhar pra fora e gritar: "Neve" e ter aquele espírito natalino, mas de nada faz uma diferença, se a gente não tá com nossos, né, com o nosso com nossos ente queridos, com a nossa família, no Brasil mesmo que seja totalmente calor, mas isso é complexo e você não está só, eh, muita gente compadece do mesmo sentimento e da mesma do mesmo anseio de estar junto.
É. Uhum. Uhum. É. É verdade. É verdade. Ai essa época do ano é difícil, né. É verdade, agora mas você falou de ai todo mundo sonha esse negócio de neve, ai gente, vou falar pra você, quem já na quem já morou em lu lugar que tem neve, 1 semana é o tempo máximo, assim, de você gostar do que tá vendo, né, depois de uma semana e eu tenho, assim, é muito engraçado, tenho uma filmagem, que eu morei em Boston, e eu cheguei em Boston em novembro, "novembro"? É, final dia vinte e pouco assim de novembro, quase já Natal, né, eh, foi logo depois do Thanksgiving que eu cheguei e aí tinha neve até o joelho, aí eu filmava, né, pra mandar para as minhas para os meus familiares isso há 20 anos atrás. Eu filmava, "Ai olha neve, está nevando, olha que lindo tudo branquinho nã nã nã". No 2º dia, "Olha neve tá nevando que li" no 3º dia, "Olha tá nevando ainda hein?" <laughs> No 4º dia eu já estava, "Ó puts, olha só os carros passando, fica tudo preto, olha que coisa horrorosa". <laughs> Então, assim, neve é a muito bom, só naquela época do Natal, e olhe lá, hein, não precisa mais que isso. <laughs> Eu não sou muito de neve não. <chuckles>
E sim. Sim. Uhum. <chuckles> Pois é. Eu acho que é muito uma questão, eh, as pessoas acham que a neve é lindinha, que as pistas estão toda tranquila, e que as portas do carro não vão travar, elas não têm uma de
Que você não vai não vai sumir seu carro embaixo da neve, você não vai ter que cavar ele. <laughs>
Exato. Então, assim, as pessoas não sabem, a dimensão de quanto é amplo toda a situação, de viver em um local de neve, até mesmo, ter essa experiência de neve. Então é, viver é uma coisa, uma coisa é você turistar, né, mas, assim, esse é só é é só esse momento que você sente essa saudade? Ou por exemplo, em outros momentos do ano, quando a situação não é de Natal e Ano Novo você tem você tem ou não esse sentimento de de saudosismo, de nostalgia, de de de saudade do seu povo que tá no Brasil?
É. É. É verdade. Uhum. É verdade.